No guarda, assolutamente no. Dipendente no, ehm, la utilizzo indubbiamente, quello sì, ne faccio un uso, tra virgolette, "normale", ecco. Però, ehm, voglio impormi assolutamente, ehm, l'equilibrio, ecco, in questo tipo di cosa, nel senso che bisogna mettere proprio dei paletti e e e dire: "Oltre qua no, perché non fa bene, basta." Bisogna essere anche un pochettino rigidi con sé stessi in questo senso. Ehm, e tu invece?
Okay. Sì. O sei okay. Dei limiti. Mh-mh. Sì, sì, sì. Rigidi. Eh, sì, sì, sì, sì.

Eh, eh, lo posso immaginare, hai ragione. Hai ragione perché si va avanti, talmente velocemente, da quel punto di vista, che come fai ad avere una concezione? Eh, non non puoi neanche immaginare, non so come dire, ecco, non puoi neanche presupporre, no, un qualche cosa. Eh, è vero, è vero. Assolutamente, assolutamente sì, sì, s
<snorts> Cioè assurdo. Esatto. Sì, sì, sì. Ehm, ovviamente, vabbè, nel lato medico invece più più miglioramenti facciamo meglio è, assolutamente.
Certo. Eh caspita, altroché, altroché, sì, sì, s
Anche a livello, ehm, fisico, chimico, tutte quelle, mhmm, <clicks tongue> quelle facoltà comunque scientifiche, anche matematica, io le ammiro, nel senso che io non riuscirei mai a studiarle. E purtroppo però sono m poco retribuite e
Certo. Sì. Certo. Certo. Eh sì, diciamo che esatto, si danno poche possibilità, e secondo me non si considerano le giuste priorità, fondamentalmente. Quindi questo ne negli investimenti, diciamo, del ehm, che fanno a livello politico.
e cioè Esatto. Sì, sì, sì, sì. Anche, perché comunque il percorso naturale è il dottorato mente al limite, ehm, quindi è un circolo vizioso. Quindi magari meno persone saranno più propense a iscriversi e
Certo. Certo. È chia Eh, certo.
e questo parà porterà sempre a meno innovazioni, forse.
Eh certo, purtroppo sì, diciamo che non invogliano, il che non non è che vada tanto bene, eh, come cosa. <chuckles> Assolutamente, assolutamente, sì, ci va un un'attenzione molto particolare a livello, secondo me, proprio molto politico, ecco, come come cosa da questo punto di vista, sì.
Esatto. È vero, sì, anche perché comunque è vero, ci sono di mezz cioè c'è di mezzo la politica, le istituzioni.
Eh, esatto. È chiaro, è chiaro, eh.
Cioè è un concetto molto più ampio rispetto a s
Esatto, esatto. Più più profondo, senza ombra di dubbio, sì. Bisogna fare molta, molta attenzione da da questo punto di vista qua. Sì, sì, non è non sono cose su cui scherzare, assolutamente, assolutame
A le Sì. Poi altre innovazioni tecno ehm, scientifiche, uhm, forse appunto quello spaziale.
Ma sai, ce ne sono